ええ、そうですね。それで、しかもそ去年健康診断を受けたら、ちょっと、もう、あの、家族の遺伝の関係で私は、なんか、ちょ糖尿病にあるから「あなた、もう、ちゃんと本当毎日定期的に運動しなさい」って言われてそれで、えっと、そん時だから、あの、あったかい時は、あの、お散歩？その、夕方になると、ちょっと、天気いいなと思って近所をぐるぐるぐるぐる、あの、歩いてあのはい、その、運動はしてたんですけど最近本当に寒くなってきて
うん。 はい。 うんうん。 はあ。 はいはい。 うん。 うん、いいですね。 うん。 冬はね、どうしてもやっぱり大変ですよね。
はい、なんか、それも、なんか、できずに、あの、な、ん、できん、散歩がちゃんとうまく、なに、毎日できないようになってて、何
ああ。 うーん。 うん。 定着がね、難しいという季節のこともあって。
はい、そうです。天天気が悪いとどうしてもそれがなくなってしまう。
うん。 うーん。そうですよね。みんなそこが悩みどころですよね。こうって、出にくいですよね雨降ったり風が吹いたり。あの、寒いとですね、うーん、こう、やる気をそがれるというか。うーん、でもお医者様からは、その、あの、遺伝の、こう、まあ、あの、その、糖尿病のこともあって「運動を、こう、定期的にというか毎日基本的にしてください」っていう、こう、医師からのアドバイスはあるんですね？
だ。 うーん そう、天気にね左右されますよね。はい、そうです。 ええ。 ええ。